Sí, la verdad es que sí, este, me me pasa con pues, prácticamente siempre. De hecho, eh, sí improviso, pero, por ejemplo, hay cosas, eh, que siempre, siempre compro. Independientemente de que no las vaya a utilizar, o no no tenga como que un un platillo que vaya a preparar, pero por darte un ejemplo sí, sí, sí, por darte un ejemplo, siempre compro mantequilla, queso, am, harinas, tanto de maíz como de de trigo, y justo, ¿no? En algún punto, mi esposa me pregunta: "¿Y qué vas a hacer con eso?" Y no, no sé, ¿no? Pero, de repente te levantas con sí, sí, sí, de repente te levantas con un antojo, ¿y qué crees que pueda hacer? Hot cakes o crepas, sin ningún tipo de problema, porque tengo todo ahí, o sea, ya no tengo que ir a comprar nada, ni nada así Aja, sí, entonces, em no es como tal que improviso al 100%, pero siempre tengo ahí cosas que sé que no voy a utilizar para ese menú, pero siempre se pueden antojar. Entonces, no me faltan.
<chuckles> Claro. Son de cajón. Ujú. Okey. <chuckles> Por ahí tengo todo guardado. <chuckles> Ay, qué rico, claro. Ujú. ¡Uy! Está superpadre, también ahora sí que hombre preparado en la cocina vale por 2, ¿no? O sea, no te va si imagínate que te levantes a las 2 de la mañana y o tu esposa te diga: "Es que se me antojó un pastel de chocolate", ¿no? Y tú en corto la cocina, y sacas la harina, y la mantequilla y la todo, porque tienes todo. O sea, es también, eso es muy importante, dar un no no andar batallando, ¿eh? <chuckles>
<chuckles> Sí. Sí. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, 100 por cien <chuckles> Sí, sí, sí, como dices, hombre precavido vale por 2. La verdad es que sí, sí me ha tocado pa me me ha llegado a pasar, que justo un viernes, ¿no? Que ya no tenemos nada, ah, porque ya nos acabamos la comida de la semana, y es como: "Ay, pero tengo un antojo, ah, pues, prepara unas palomitas", ¿no? De caramelo, que, pues, ahí tengo todo, y me toma 10 minutos. Entonces, sí, <chuckles> le hago un favor a a mi yo del futuro.
Ujú. Claro. Ay, qué rico. <chuckles>